Di ba? Napaka-epektibo naman talaga ng mga paraan din ng ate mo no, sa pag-iipon kahit mahirap ang sitwasyon ngayon or, maraming mga nangyayari sa mga bilihin. Which is yung infla emplasyon, sa'kin naman
Hmm. Totoo. Inflation talaga.
ah, yung ibang paraan ko naman other than sa sinabi ko sayo, kapag may natitira akong mga alam mo yung, barya na ₱20 di ba ngayon nabuo na oo di ba dati kasi ano lang talaga siya kapal na ngayon meron na talagang barya, ang ginagawa ko dun pag may mga barya naman ako na ₱20, ang ginagawa ko diyan is tinatabi ko siya as in meron akong ano, goal na puro bu oo buong 20 lang ako dito when whenever na magkaroon ako ng sukle na ₱20, ayun nung gagawing ilalagay ko siya sa ilagay ko siya sa ref, ilalagay ko siya sa alkansiya, and at the same time i-ano ko siya bale o open ko na lang siya pag malapit na yung end of um, end of year which is Disyembre para at least na mabibilang ko siya hindi ko lang siya maitatambay, di ba napaka-epektibo din yun kasi, ano nadadagdag yun kunyari kung gusto meron kang mga loved ones or gusto mong mag-regalalo sa pamilya mo sa Disyembre madadagdag mo rin yan sa pambili mo at hindi mo magagastos yung, yung 13th month pay mo di ba na makukuha mo sa trabaho mo other than sa yes, other than sa mga trabaho natin na iba 'di ba, ayun yung mga ginagawa ko na na very effec epektibo sa akin kasi ako ngayon, ang ginagawa ko din kasi, since nagwo-work naman ako ang ginagawa ko din aside kahit dun sa mga ₱20 ha, eto naman ibang sitwasyon
Mm. Oo yung barya, oo. Yung papel. Oo. Alkansya. Oo, di mo hindi mo siya gagalawin. Year. Hmm. Oo. May mabibilhan. Oo. Mm. At least yung pwede mo ring itabi, di ba? Mm. Mm.
optional yung sa pagwo-work ko naman para magkaroon din ako ng epektibo na pag-iipon, akin naman bali, ano na talaga nagba-budget din ako sa pagkain, kumakain na rin ako sa bahay, bago na ako pumasok sa trabaho at magbabaon na ako ng biscuit since pang-gabi naman oo pang-gabi yung ano ko pasok ko, then may free sa'ming ano kape sa kumpanya, oo oo 'di ba nakakatipid din siya.
Mm. Oo. Ah, ok. Yung pasok mo mas nakakapipid. Oo, mas nakakatipid nga yung ganun kapag onsite ka tapos mag-babaon ka lang kaysa yung bibili ka kasi siyempre mapapa-gastos ka talaga pag bibili ka pa ng food mo.
Oo. Oo, di ba? Ayun talaga.
Kaya talaga maganda yung ginagawa mo. Mm.
Ayun ang dagdag ko lang nga sa sitwasyon aside sa mga sinabi natin. So paano ka kaya makakatulong ang or nakakatulong ang edukasyon sa pera para mapadali ang pag-iipon ng mga tao? Sa tingin mo?